Eee, yani ilkokuldayken gerçekten ailemin bana boşa gaz vermesiyle hep böyle birincilik, falan filan, yani ay gerek yokmuş şu an düşünüyorum da. Eee, onu biraz lisede böyle isyan ettim ama herhâlde üstümde kalmış. Üniversite de aynı şekilde bitti ve, eee, yani enteresandı bu benim için. Çünkü ben bölüm ikincisi olduğumun farkına varmamıştım mesela. Eee, ama demek ki herhâlde, eee, senin de dediğin gibi bir yerlerde artık o, ııı, bilinçaltıma işlemiş ve mükemmel, en iyi olmak, en güzelini ortaya koymak falan gibi insana gereksiz bir şey veriyor, eee, sorumluluk yükleyebiliyor. Ya, gereksiz diyorum çünkü şu an benim için gereksiz olduğunu anlayabiliyorum ama o zaman tabii ki böyle düşünmüyordum herhâlde.
<chuckles> Evet. <chuckles> Yani. Anladım. Evet. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Anladım. Eee, bir de şeyi sormak istiyorum mesela, bu birincilikler sonrasında sana bir ödül verildi mi yoksa sanki senin görevinmiş gibi mi lanse edildi bu durum? Hani destekleyici olundu mu bu konuda?
Hı hı. Hee, bak onu hatırlıyorum. Yani bu konuda bizde ödül sistemi vardı ailede. <chuckles> Ya bir de diyorum ya böyle abartılı bir pohpohlama olayı da söz konusu olduğu için, herhâlde çocuk bundan çok hoşlanıyor ama tabii, eee, gerçek hayatın ve yaptığın her şeyin takdir görmeyeceğini anlamam için büyümem gerekli. İş hayatına bir atıldım. Kimse çok iyi yapmışsın demiyor. Herkes görevin bu diyor yani. <chuckles> Garip gelmişti tabii o zamandan ama o zamanla alıştım.
Evet. A, ne kadar güzel. <chuckles> <chuckles> Evet. Kesinlikle, evet, ah. Hâliyle aynen öyle. Evet. Tabii, aslında ama çocuk yaşlarda biraz daha böyle dengeli olunması, insanın da şevkinin kırılmadan, hani destek vererek ilerlenmesi belki de daha sağlıklısı olabilir. Çünkü çocuk yaşta o baskıya belki de kaldıramayabilirdin ve çok fazla stres de olabilirdin aslında.
Hıh, evet yani.